هو يعني م مسألة تعود، أنا اتعودت إن أنا أكون معاه، آآ دايمًا بقى لنا م حوالي سنتين أو 3 من ساعة بقى ما دخلنا الكُلِّيَّة وإحنا بنخرُج مع بعض دايمًا، آآ صحابي هُم صحابه، فيعني يعتبروا كُلّ صحابنا مُشتركين، فهو موجود بالضبط، مش هاعرف أخرُج من غيرُه، ولا هو في الغالب هيخرُج من غيري، وحتى لمّا حد فينا بيخرُج صحابنا بيكّلموه، طب فين فُلان، يعني لو هو خرج من غيري يتّصلوا بيه هو يقولوا له كلِّم قريبك عشان ييجي، وأنا كذلك كلِّم قريبك عشان ييجي، هُم معتبريننا إحنا الاتنين إيه يعني بنفر واحد، إحنا الاتنين متواجدين في كُلّ مكان، ف فإن أنا أ أ يعني أهرب من ال من الموقف مش حَلّ، بالضبط آه، مش حَلّ، وكمان أنا محتاج أتعوَّد على ده، إمم.
امم. فهو موجود إمم. امم. آه، فاهماك. إمم. الانسحاب ده مش مش Option بالنسبة لك. امم، طب قُل لي بقى حاجة آه، آه قُل لي طب حاجة مُهمّة تانية أوي، هل أنت بتحِسّ من شخصيته بما إنك قريبه فأنت عارفه يعني كويس شوية، هل من شخصيته حاسِس إن هو قاصد فكرة السُخرية دي؟ والّا حاسُّه هو تلقائي وعفوي، وهو بيعمل كده مع الناس كُلّها؟
لأ، بصراحة حاسِس إن هو قاصد السُخرية، لإن هو شخصيته بيحب دايمًا يعني يطلع كده وي وي ويبقى ظاهر قُدام الناس، حتى لو على حساب حد تاني، ف وارد جدًا تبقى صاحبُه وحبيبُه وكُلّ حاجة، وييجي قُدام ناس غريبة أيوه، قُدام ناس غريبة ويقوم قايل حاجة كده عليك، عشان يبقى هو بقى الحلو اللي بيقول كلام كويس وكده، فآه يعني للأسف دي شخصيته، وأنا مُضطر إن أتعامل معاها زي ما قُلت لِك عشان الظروف يعني عمومًا.
آه. امم. عايز يجذب الانتباه. إمم. امم. أنت مش مُضطر خالص على فكرة، أنت مش مُضطر خالص ت ت تتعامل أو تعمل أي حاجة غير مُريحة لنفسيتك، أنت الأولوية، أنت أهم حد في حياتك، يعني مش مُهم أي حد خالص غيرك، ما دام أنت مش بتأذي حد، وما بتضايقش حد، ما ينفعش حد يضايقني وأقول لأ، والله معلش أنا مش هاضايقه علشان هو ما يزعلش، لأ، ده ردّ فعل.
أيوه فاهمِك.